Pues, sabes, que me quedó sonando mucho la idea de contactar, eh, alguna escuela, o al o algo así, un una pequeña enoteca, no sé, eh, donde poder, mm, digamos, hablar sobre algún tema interesante. Me parece, que es un muy buen consejo y una muy buena forma, como de darle otro aire a la página. Entonces, pues, te agradezco mucho esta nueva perspectiva que me diste.
Ujú. Gracias por permitirme escucharte, y, eh, platicar contigo.
Gracias a ti, y pues, que tengas muy buen día.
Hasta luego.
Adiós.